À, thật ra là có nhưng mà nó yếu lắm, bạn cứ tưởng tượng là cái thời tụi mình á thời mình đi á, là nó đã bắt đầu phát triển những cái, a, loa Bluetooth chuyên hát karaoke ấy chắc bạn biết rồi, đúng hông? Thì, ờ, ừm, thì thì kết nối bằng cách nào, bằng điện thoại. Và, ờm, 1 bài hát á thì nó phải ngưng khoảng, a, 3 phút để mà nó load hết bài hát.
À! Ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ờ, nói chung là nó vẫn có, <laughs> nhưng mà nó bị chậm. Đúng rồi. <laughs>
Nó yếu tới độ đó đó, nhưng mà Có, nhưng mà có như không, <laughs> đúng, có như không đấy. Thì đó, ờ, mà mà còn một cái nữa khá là, đúng, còn một cái khá là một cái khá là hay nha, thì, ờ, biển nó rất là sạch.
Ừm. Cũng nhiều cái mắc cười ghê ha. À, cái gì nữa bạn? À! Đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy.
Mình mình mình hông biết là tại sao biển nó sạch như vậy, thì ảnh bảo thật ra là ừm hứm.
Hông, mình đoán là chắc là ít du lịch này kia, đúng hông? Có phải hông ta?
Đúng, nhưng mà một phần ảnh nói á là tại vì á, ừm, cái này cũng kiến thức mình mình biết luôn là biển á, thì nó sẽ có theo mùa, bạn biết á là sẽ có mùa nước rất là dơ và có mùa rất là sạch, và tụi mình may mắn đi ngay cái mùa nước sạch á.
Ờ, ờ. À! Trời, tuyệt vời luôn.
Đúng rồi, thủy triều á thủy triều nó nó cuốn rác vào bờ và nó cuốn rác xa bờ, đó là vậy, à.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Ừm, mình nghe mình nghe bạn tả vậy thì mình cũng hiểu rồi đó. Tính ra là cái chuyến đi lúc đầu mình thấy nó cũng hơi hơi hụt hẫng xíu, nhưng mà đi một hồi nhờ gặp cái anh, ơ, chủ phòng vậy cái tự nhiên cái thành đáng nhớ ha.
Đúng.

Ừm, thực ra cái đảo đó nó nhỏ thôi, mình nhớ dân cư ở đó nó chỉ khoảng 1000-2000 người thôi, mình đi bộ thôi, ưm, mình cũng hoàn toàn có thể là đi hết cái đạo chính xác luôn, ừm.
À. Ồ! Đi bộ quanh đảo là hết luôn hả bạn? Ờ, rồi tính ra cũng nhỏ nhỏ ha.
Đúng rồi, mà mình nhớ rõ nha, cái thời điểm đó mình đi á, thì, ờ, ở chỗ đó nha, điện nước nó chưa có nhiều, có nghĩa là 1 ngày á, thì nó sẽ có những cái khoảng khoảng thời gian mà nó cắt điện, cắt nước. Nếu mà bạn muốn sinh hoạt tốt thì bắt buộc bạn phải canh thời gian cho nó hợp lý để làm sao để mình có được, ừm, cái cái ví dụ như bạn sạc điện thoại, đúng hông? Thì bạn phải sạc đúng giờ đó, bạn muốn tắm, đúng hông? Bạn phải tắm đúng giờ đó mới được, đó, hay là hay chỗ đó.
Ồ. À! Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. <laughs> Ừm, cũng cũng cũng thú vị á chứ, thì cứ mình cứ ở giờ mình ở trên đất liền đi, lúc nào cũng có sẵn điện nước, lúc nào mình làm cái gì cũng được á ha, nhưng mà ra ngoài đó cái mình phải tuân theo cái, ơ, giờ giấc của người ta. Ừm, nhưng mà mình thắc mắc cái này nha bạn, mình hông biết là sao nhiều cái chỗ mà nó hiện đại hơn, nó nh đồi đẹp hay là nó này kia hơn á, mà bạn coi cái YouTube đó xong thì bạn lại quyết định đi lại cái Đảo Hải Tặc đó ha?
Đúng. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, sao bạn? À. Tại vì, à, bản thân mình á thì sống ở thành phố, cho nên là mình cái cảm giác bạn bạn cứ tưởng tượng ngày làm 8 tiếng đồng hồ rồi cứ sáng mở mắt ra như con robot, đúng hông? Y chang robot, mình mình cảm giác bị bí bách, bí bách cực kỳ luôn, mình cảm giác, ưm, ngột ngạt mỗi ngày, mỗi ngày, ưm, mình nghĩ là chắc ai cũng bây giờ cuộc sống hiện đại thì ai cũng vậy thôi.
À! Ừm. <chuckles> Ừm, đúng, chính xác. Ờ. Đúng rồi đó.
Đúng đó, cho nên là mình quyết định là mình đi đảo, tại vì thật ra cũng có nhiều đảo để mình đi, đúng hông? Như Phú Phú qua Phú Quốc nè, đúng hông? Đó, Hòn Sơn, Nam Du rồi rất rất nhiều, nhưng mà tự nhiên cái nó như cái dịp tình cờ vậy đó, bạn, ưm mình nghĩ ở đây là cái duyên.
Đúng rồi, chính xác, mình cũng đang thắc mắc vậy đó. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, tức là cái cái chỗ đó nó cũng có dễ đi hay sao hả bạn? Mà bạn quyết định là bạn chọn cái đó luôn? Ờ.
Đúng. Ờ, thứ nhất là nó gần.
Ờ.
Nó gần ở chỗ mình chỗ mình ở, thứ hai á nó hoang sơ, bản thân mình thì thích cái cái gì đó hoang sơ thì mình chọn, đó, ừm. Ừm.
Ừm. <laughs> Khám phá này kia ha. Ừm, rồi cái đoạn đó mình nghe bạn tả thì điện, nước này kia nó cũng còn hạn chế như vậy á, không biết là ở trên đó nó có cái dịch vụ cho mình du lịch chưa ta?
À.

Đúng luôn, bạn tưởng tượng đi là mình chưa bao giờ thử luôn. Nhưng mà đúng á, là nó làm cho mình nhớ mãi không quên luôn á, tại vì, ờ, bạn tưởng tượng là mình vào mình bắt được nhum cái mình lên mình nướng mình ăn liền tại chỗ luôn, không có gì mà bằng đâu.
<chuckles> Trời ơi! Đúng rồi, đúng rồi, chính xác rồi.
Đó. Thì, à, ờ, lúc đầu mình nhớ mình có nói á là cái cuộc sống ở thành phố á, thì nó làm cho mình bị, ờ, bị bị stress nhiều á, thì mình lên đó xong rồi đúng, chính xác, cái mình lên đó xong cái mọi thứ cảm giác như là nó nó nó ngưng lại ở đó.
Ừm. Đúng rồi, nó bí bách này kia ha. Ờ.
Giống như mình mình không làm gì được, mình không đi đâu được, mình chỉ quay quẩn ở trên đảo thôi, thì giống như là mình bắt buộc mình phải sống chậm lại.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Nghe là điện đóm rồi nước này kia nó còn, à, gián đoạn mà, đúng hông? Thì mình cứ phải mình tận hưởng cái thiên nhiên thôi. Ờ.
Và nhờ sự sống chậm đó ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì, à ừm hứm.
Nhưng mà ừm, nhưng mà cái đoạn đó nó có cách xa nhà bạn nhiều hông ta?
Ờ, chắc khoảng 200 cây số á.
Ôi! Tính ra cũng xa đó chứ. Nãy bạn kêu là có chọn địa điểm gần gần, mà tính ra 200 cây thì cũng xa á. <chuckles>
Thì, ờ Nhưng mà với với với với dân phượt á thì 200 cây là bình thường, chứ, ơ, cũng không có xa. Đúng, đúng, đúng. Ừm.
À! Tức là bạn đi xe máy luôn hả? Vẹt xe máy ra tới ngoài đó luôn. Ờ, xong rồi mình bắt tàu ra đảo.
Đúng rồi, thì, ờ, tại để mình hồi tưởng chút xíu là cái lúc lên đảo mình thấy mình cảm giác nó chán á, nhưng mà mà do nhờ quen với anh chủ đảo nè, ờ, sorry, ờ, quen với anh chủ nhà trọ ở đó. Đ ổng giống như là giống như là cũng có chức có có quyền ở trên đảo đó, thì ảnh hướng dẫn tụi mình ha, cái ảnh nhưng mà có một cái buồn cười nha, là cái tiền mà tụi mình thuê phòng trọ á, là nó còn rẻ hơn cái tiền mà ảnh đãi tụi mình ăn nữa. <laughs>
Ừm. <chuckles> Ờm, đúng rồi. <chuckles> À. <chuckles> Sao á bạn? Ờ. Trời ơi! <laughs> Sộp dữ! <laughs>
Tại vì, ờ, em vợ ảnh thì, ờ, thì ở trên Hà Tiên, ở đất liền, vợ con học trên đó, thì ổng ở đây ổng, a, giữ ổng làm công việc ở đây mà, cho nên là kiểu buồn á, <tsk> rồi có khách tới ổng coi như anh em trong nhà, rồi ổng đãi ăn ha, ổng đãi nhậu ha. Mà bạn biết tưởng tượng đi đúng, chính xác nha, mà mà cái cái hôm mà ổng đãi mình ăn á, mình còn nhớ luôn là ổng chỉ nha con mực á chắc bạn biết, đúng hông? Là nó nhỏ nhỏ chắc khoảng cỡ ngón tay cái mình thôi, thì ổng nói là là phải ăn đúng rồi, phải ăn luôn cái túi mực.
Ừm, ừm, ừm. Chà! Ừm, ừm, ừm. À. Như là kiếm thêm bạn vậy thôi, đúng hông? Ừm. Ờ, ờ. Ờ, cái đó cũng nhỏ. Ừm. Ô, vậy hả? Ủa, xưa giờ mình thấy mọi người nói là làm làm mực là phải bỏ cái đó ra á. Là người dân địa phương người ta khuyên là mình ăn cái đó luôn. Mà tại sao hả bạn?
Đúng, không bỏ túi mực nhe. Ừm. Đúng. Tại vì ảnh nói ăn cái này nó tốt, tại vì, ờ, mực ở đây á người ta á là người ta câu, đa số là người ta câu thôi. Xong rồi, à, người ta câu câu đêm á, người ta mà mình cũng không nhớ con mực nó tên gì đâu, mực thì, ừm, có nhiều diện nhiều loại đó mà chính xác, chính xác, nhiều loại mà. Và đặc biệt nha còn một cái nữa là con bạch tuột á, chắc là bạn cũng biết, đúng hông?
Ồ! Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ủa, là có cái loại khác nữa hả bạn? À. Ừm, ừm, ừm, ừm. Mình nghĩ chắc nó cũng nhỏ nhỏ luôn hả bạn?
Thì người dân ở trên đó ừm, người dân ở trên đảo nha, họ không ăn bạch tuột.
Ồ! Ủa, sao vậy?